Ja, definitiv. Es gibt, ähm, hier so 'ne Förderstelle, die IHK, ne, und da ist es halt auch so, dass man sich da halt einfach viel informieren kann, wie denn dann äh, ne, Thema „Einstieg in die Selbstständigkeit“, das ist 'n neuer Anfang und die helfen dir dann dabei.
Ja. Ah ja, ja, klar. Ja, gut, das sind dann ja auch Profis.
<chuckles>
Und ich meine, bei allen, äh, Sachen ist es immer alles ist besser, als 'n Kopf in den Sand zu stecken.
<chuckles> So ist es.
Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und du hast das, glaube ich, auch schon z also, in vielen Bereichen eruiert.
Ja, ne, du hast's richtig angesprochen, das sind Profis. Und ich glaube, von den Profis lernen, <chuckles> das kann selten falsch sein, außer man übertreibt's vielleicht 'n bisschen, ne? Ah, ja.
Ja. Ja, also, mir geht's mir geht's immer so, ich muss mir 'n eigenes Bild machen, ja? Und, äh, dann kann ich auch, äh, herausfiltern: Wer ist 'n guter Ratgeber für mich und auf welche Leute höre ich nicht?
Mhm.